Đó, thì mình nghĩ là cái gì đen tối thì chắc không nên nói ra, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ sẽ làm rất là nhiều việc bất hợp pháp và và vi phạm đạo đức chuẩn mực xã hội với với cái áo đó. <chuckles>
Ừm. <chuckles> thật á? <chuckles>
<chuckles> Có nghĩa là hồi nhỏ mình nghĩ mình bố láo thật, thật đấy hồi hồi nhỏ mình đã nhìn nhìn cái áo choàng tàng hình đó mình, ờ, liên tưởng đến cái việc mà mình có cái đó mình sẽ mất dạy như nào. <chuckles>
Ừm, thật. Hay. <clears throat> Ưm, đúng rồi. Đam mê luôn, đam mê luôn. Ừm, cậu ơi, nhưng mà tớ thấy hiện giờ bây giờ thì cũng cũng có một số nước thì cũng đang, à à, không phải một số nước thôi chứ tớ không nhớ được nước nào, nước đó đang nghiên cứu, đang thử nghiệm cái áo choàng tàng hình đấy. Không biết cậu đã cậu biết mấy cái chương hình trình đấy chưa? Nó về cơ bản là, kiểu, nó gần như kiểu nó, ừm, nó phản xạ cái ánh sáng làm cho mình không nhìn thấy thôi, chứ không phải là, kiểu, làm cho mình tàng hàng tàng hình không thấy gì đâu.
Ờ. Ờ. Uầy. Ờ, vậy à? Hay nhỉ? Ờ, hay á, hay. Công nhận, tất nhiên rồi, tất nhiên là cái việc cái việc tàng hình mình nghĩ là không không không phải lợi đâu, mà, kiểu, mình đi ra đường người ta ô tô không thấy mình cái tông mình chết luôn á. Ừm, là vậy, thì ờ
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Những cái những cái sản phẩm của tớ thì, ờ, tớ tớ xem nhá, thì nó họ quảng cáo là, kiểu, đứng gần một cái gì cậu nếu mà cậu, ừm, chăng lên cậu đứng gần một bức tường chẳng hạn, thì người ta không nhìn thấy cậu luôn. Mà cái, á, cái tấm vải đấy nó có nó phản xạ ánh sáng, nó chiếu như cho cậu cho cái hình ảnh của tấm vải đấy nó gần giống bức tường, kiểu như, kiểu, một cái, à, tường real một cái tường fake ấy. Đấy, cho nên là cũng thì cũng là, kiểu, nó gần tớ thấy á cái đấy đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng đúng kiểu thằn lằn ngụy trang đấy, tớ thấy nó cái đấy nó thì gần giống như với cả đến với bước thực tế rồi cậu ạ. Không phải còn là viễn tưởng trong truyện cổ tích mà mấy, à, chúng ta hay đọc đọc nữa.
À. Ồ, hay nhỉ? Hay ha? Hay, hay. À, giống kiểu thằn lằn. Ừ. Ờ. Ừm.

Thì mình khi mình coi Doraemon thì mình cũng nghĩ giống y hệt bạn vậy. Mình nghĩ là nếu mà mình là thằng Nobita á, mình ước mơ hồi xưa hồi nhỏ mình đã có cái ước mơ đó rồi. Mình mình nói thật là mình ước mình là thằng Nobita nhưng mà với trí tuệ bây giờ á thì mình nghĩ là mình thống trị trái đất luôn rồi. Mình cầm cái bảo bối của Doremon mình lên mình <laughs> mình làm bạn công nhận không?
Ồ! <laughs> Ờ. <laughs> <laughs> Ừm, ừm. Ừm, Trời ơi! Bởi vậy thì tớ thấy là cái, a, ừm, không không không chỉ tớ với cậu bây giờ đâu, mà tớ nghĩ phải đến khoảng, à, 80-90% nà các em thiếu nhi trên toàn thế giới đều ước mình là mình sẽ có cái món đấy. Cậu biết cái, a, lần đầu tiên tớ đã đ đọc ưm, tớ tớ không thấy nhớ lắm đâu, nhưng mà cái tập truyện đầu tiên Doremon tớ đọc ấy, thì tớ đọc thì nó có cái, a, có cái, ưm, cái gì, cái, ơ, máy máy nhân đôi ấy. Tớ bảo, uầy, cái, a, hội ừm, ừm cái hồi hồi hồi đấy gia đình tớ còn khó khăn tớ bảo: "Uầy! Mình có cái máy này nhá, mình đi nhân tiền ra á, mình thấy nhiều, tiêu thích cái gì tiêu, thích ăn cái gì ăn", đúng không? <laughs>
Ừ. À, đấy. À, Doraemon. À, Máy nhân đôi, à! <laughs> À. Biết rồi, ờ. Ờ. Chưa kịp <laughs> Ờ. Đúng rồi, mình thì mình thì hồi nhỏ mình chả hiểu sao mình đã biết mình đã biết là cái việc nhân đôi tiền như vậy thì là làm tiền nó nó mất giá rồi, nhưng mà mình có một cái món món đồ của của Doremon mà mình mình nghĩ là mình nghĩ là nếu mình sở hữu cái đó nha thì thứ nhất là chính phủ và các nước quốc tế không có có có bu vào bắt mình vào trại để mà mà thí nghiệm cái tụi nó không có trấn lột cái món món của mình. Nghĩa là nếu mà mình sở hữu cánh cửa thần kỳ á, thì, à, mình, kiểu, mở cái cái hệ thống, ơ, hệ thống du lịch á, ừ.
Ờ. Cũng đều ha. <laughs> Ừm. Wow! <laughs> Tớ nhớ rồi, tớ nhớ rồi. Ừm. Ồ, đúng rồi đấy, cậu có thể đi t bất kỳ đâu đúng hông?
Mình cho mình xây dựng cái cái ừ, ừ. Mình, ừ, mình, kiểu, ờ, mình xem cái dịch vụ du lịch.
Ừm, ừm, tớ nghĩ là nếu mà, kiểu, mình có khả năng đấy thì Chuẩn, chuẩn. <laughs> Cậu ơi, nếu mà cậu, ờ, xây dựng dịch vụ du lịch ấy, thì tớ nghĩ lại thì tớ sẽ, kiểu, tớ lập một tổ chức sát thủ đi, tớ sẽ đi tìm cậu và tớ sẽ đi săn cậu, để làm sao? Để đi ám sát tất cả những ai trên thế giới luôn có khi khi được vấn đề ấy. <laughs>
Ừ. Ờ. Ôi, căng vậy. <laughs> À. <laughs> Ờ. Thông minh, <laughs> tư duy, nhưng mà mình mình không có tính là cái việc thương mại hóa cái Cánh cửa thần kỳ nó như vậy. Mình tính là sẽ mở một cái dịch dụ dịch vụ mà, kiểu, tụi mày vô trong nhà tao, tao bịt mắt tụi mày lại xong rồi tụi tao tao cho mày thuốc mê. Rồi, à, 1, 2, 3 tiếng sau rồi cho tụi mày mở bắt thì tụi mày đã ở Đan Mạch, ở Thụy Sĩ, kiểu vậy á. Ờ, thông minh không? <laughs>
À, ừ. Ừm. À, à. Wow! <laughs> Này, thế cậu, ờ, cậu cậu nhắc cậu nhắc đến cái Cửa thần kỳ thì cậu đã, kiểu, đã ba bao giờ nghĩ đến, kiểu, cái sản phẩm, ờ, kiểu như, Trực thăng tre, cái đa Áo choàng biết bay chưa?
Ờ, ờ. Cái cái gì? Cái gì bạn? Chong chóng tre á hả?
Chong chóng tre, Chong chóng tre ấy. Chong chóng tre với Áo choàng bay ấy. Ừm, cái hồi hồi xưa tớ á cái sau khi tớ đọc xong tớ cũng ước mơ: "Uầy, ước gì mình có cái này nha, xong mình đi tha hồ bay bay lượn các thứ." Mà bay thì bay không như bay làm siêu nhân các thứ, đúng không? Kiểu, đi đâu cũng được, xong, kiểu, cảm giác đứng từ trên nhìn xuống rất chi nà, kiểu, tuyệt vời luôn nhá.
Ờ, Chong chóng tre với với lại, à Ồ, thì Cũng không muốn <laughs> Ờ. Bây giờ Ờ.

Ừm, ngày xưa thì tớ, ơ ờ, ờ, từ từ hồi hồi nhỏ ấy, thì tớ cũng đã có ước mơ làm, kiểu, bác sĩ ấy cậu. Kiểu cũng hay đi chữa bệnh hết cho mọi người.
À, bác sĩ à, hay à.
Ừ, nhưng mà thì, à, cuối cùng thì, à, sau khi đấy là, kiểu, lớn lên thì tớ học dốt một môn Sinh học quá. Cho nên là tớ không đỗ được cái, a <laughs> không không đỗ được cái tr không không không đỗ cái cái trường Đại học Y, với tớ tớ tớ đi sang ngành khác cậu ạ. <chuckles> Còn cậu sao, cậu có những ước mơ gì mà cậu chưa đạt được chưa?
Hay đấy. Rồi. <laughs> Ờ. Thì thì thôi bạn ạ. Ờ. Đúng rồi, mình Thì mình cũng nghĩ cũng nghĩ giống bạn. Nói chung là ước mơ là một phần, nhưng mà phải xem có phù hợp không nữa. Ờ, thì thì hồi xưa mình, à, mình không mình nhìn mấy cái anh, ơ, mấy cái anh DJ mà ở trong quán bar á, mình thấy mấy anh đấy chất thật. <laughs>
Ừm, ừm. Ờ. DJ á, trong trong trong trong quán bar. Ừ, ừ, đấy, đấy, sao cậu, kiểu, đam đam đêm muốn theo ha? Ừm.
Ờ, mình thấy chất thật, cứ Đó, hồi xưa bị ngày xưa, gọi là, có phong trào, gọi là, EDM có có mấy cái anh, kiểu, Martin Garrix rồi, à, mấy anh Marshmello làm cái nhạc giật, giật, giật, giật, xong rồi đứng trên bên dưới ờ, "Faded" này nọ. <chuckles>
À, ừm, ừm, ưm, hưm, "Fade Fade d" đúng rồi. Xong xong xong cậu có có có "Fade Fade Faded," đúng hông? Đúng rồi, c cái quả đấy, đúng hông, đúng hông? <clears throat> Ừm.
Ừ. Ừm, đứng, cứ đứng ở ở "Faded," xong rồi đứng khán giả dưới quẩy, quẩy, quẩy mình nói chung là mình mình cái cái cái mục tiêu của mình cũng giống bạn. Nói chung là muốn làm cho thế giới này nó vui vẻ, vui tươi ấy đẹp, thì cũng muốn đứng, ơ, mình làm DJ cho anh em dưới quẩy. Nói chung là quẩy vui, nhạc âm nhạc thì nhạc hay thì quằn quẩy <chuckles> vui, mà chả phải làm gì, mình thấy chả làm gì nhiều. <laughs>
Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đấy. Ừm, bởi vì lúc đấy, kiểu, chỉ phải tận tận hưởng không khí xung quanh, đúng không? Kiểu, cảm giác, kiểu, mình thích mix nhạc các thứ thế nào để làm cho nó thoải mái, đúng không? <chuckles> Ừ, thế đấy là, kiểu, ờ, tớ hỏi một tí cái cái ước mơ của cậu đấy là hồi, ờ, cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là, kiểu, kiểu gì?
Cứ ước mơ. Đúng rồi. Ờ.